जी, अभी जैसे आपने एफ़आईआर की याद दिलाई तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिले, तो मैं एफ़आईआर के जो गोपी का किरदार है, उनसे दोस्ती करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते थे, जिस तरीके से वो बात करते थे। वैसे आपने सुना ही होगा उनके डायलॉग्स बहुत ही मतलब हँसाने वाले होते थे और जिस तरीके से वो अ, एक एपिसोड है मुझे याद है कि अ, वो बेहोश होने का नाटक करते हैं और जो है अ, बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, कुछ भी कहने पे और गुलगुले जो है वो अ, बीयर की बोतल खुलने की आवाज़ करते हैं तो वो झट से वो चीयर्स बोलते हुए उठते हैं। तो मुझे तो वो किरदार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और मैं उनसे दोस्ती करना चाहूँगा, तो मैं आपसे ये ज जानना चाहूँगा कि आप किस किरदार से दोस्ती करना चाहेंगे?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
हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। और जैसे जी, मैं चाहूँगा कि मैं जो गुलगुला कैरेक्टर था, वो उससे दोस्ती करना चाहूँगा और क्योंकि जैसा जैसा उनका नाम था और जैसे वो खुद थे तो उनका नाम और उनकी जो छवि थी, उन पर काफ़ी ज़्यादा एक अ, मैच करती थी और
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी।
और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स अ, और शोज़ में भी थे जैसे अ
बिल भाभी जी घर पर हैं।
जी, भाभी जी घर पे हैं, तो उसमें तिवारी जी काफ़ी ज़्यादा एक जी और हप्पु सिंह भी काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी कैरेक्टर थे और 1 एपिसोड तो मैंने उसका देखा था तो, एक उसमें एक बाबा जी आए होते हैं, तो वो सब कुछ बता रहे होते हैं कि हप उ
उसमें जो हप्पू सिंह हाँ, हाँ, हाँ। कृपा बरसेगी कृपा बरसेगी।
जी, जी, जी, जी। हप्पु वो कि सारे सारे स सच्चाई जानते हैं और ये भी बता देते हैं कि वु कि हप्पु सिंह के कितने बच्चे होते हैं और और एक कॉमेडी सीन याद आता है मुझे, कि वो बताते हैं कि अ, उनके टोटल 8 बच्चे हैं, पर जब वो बाबा जी बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे 7 ही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी अ, सीन बन जाता है।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल मैं मुझे याद है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्क बिल्कुल। अब देखिए उसी में जो पेलू का कैरेक्टर है, वो मुझे काफ़ी मतलब पसंद आता है। वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन भी देता है कि जैसे देखिए, वो बोल नहीं सकता है, पर वो हर बात लिख के रखता है अपनी और सारी चिट्ठियाँ उसके पास तैयार रहतीं। जैसे ही कोई कुछ बोलता है उसे वो चिट्ठी थमा देता है, तो इससे देखिए कितना हमें जानने को मिला है कि अगर आप बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, आप लिख तो सकते हैं, आप लिख के अपनी बात कीजिए, है ना? और जो उसके जवाब होते थे वो भी इतने भयानक होते थे कि अक्सर जो है, सामने वाला भी फिर कुछ बोल नहीं पाता था। तो मुझे तो उसमें सक्सेना और पेलू का कैरेक्टर बहुत ही पसंद था।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

और उनके काफ़ी ज़्यादा डायलॉग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। "कुछ तो गड़बड़ है सालुंखे, कुछ तो गड़बड़ है"।
जी, जी, जी, जी। बिल्कुल वो वो वो वाला भी अ, सुना होगा आपने "पढ़ने-लिखने की उम्र है" वाला डायलॉग अगर आपको याद हो कुछ तो।
जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। जी, जी, जी।
हुँ। तो हाँ बिल्कुल ऐसे कई से
जी, जी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैरॉडी वीडियोज़ भी आजकल बनती हैं और वो भी मुझे काफ़ी देखना पसंद है। उससे अब तो मुझे लगता है कि जो शो था उससे ज़्यादा अ, उसकी जो पैरॉडी वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा मुझे अब भाती हैं। और मैं यूट्यूब पर देख-देख कर और छान-छान कर वो सारी वीडियोज़ देख लेता हूँ।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए जैसे सीआईडी की आपने बात करी मैं भी बचपन में बहुत सीआईडी देखता था। तो जब आप बहुत ज़्यादा सीआईडी देखते हो तो आपको पहले ही पता चल जाता है खूनी कौन है। <chuckles> क्योंकि आप इतनी बार देख चुके होते हो। तो अब अ, फन जो है वो इस बात का नहीं होता है कि कौन खूनी है? फन इस बात का होता है कि वो खूनी को पकड़ेंगे कैसे, है ना? क्यूँ? और उनके पास मुझे लगता है एक ही तरीका था फ़ोन रिकॉर्ड निकाल लेते थे वो सबका।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
हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
और अ, जिसको आखिरी कॉल किया होता था उसे पकड़ लेते थे। जी, तो बचपन में तो
और हाँ मुझे एक, एक और उसका एक एपिसोड काफ़ी ज़्यादा याद आता है। वो जो डॉक्टर सालुंखे होता है वो अ, जो साइनाइड होता है उसको जीभ टेस्ट करके वो फ़ील कर लेता है कि ये साइनाइड है और जबकि आपको पता ही होगा कि साइनाइड कितना ज़्यादा एक अ, कैसा ज़हरीला पदार्थ होता है। अगर तुम उसको अ, जीभ पर अगर टच कर लो, तुम टच करते ही मर जाओगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक
हाँ। उ उं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ओ वो। वो साइनाइड वो साइनाइड है तो क्या वो साइनाइड है तो क्या हुआ? वो भी तो डॉक्टर सालूके है। और आपने देखा ही होगा सीआईडी के करैक्टर मर-मर के भी ज़िंदा हो जाते हैं। ये तो फ़िर भी बहुत छोटी-सी बात है। अब आप देखिए जो इनके अलावा जो मुझे शो बचपन में काफ़ी पसंद आता था वो अगर आपने देखा हो अ, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो उसमें जैसे मेरा तो सपना था कि मैं भी एक दिन ऐसे जंगलों में जाऊँगा और बिना किसी की मदद के जो है बाहर आ जाऊँगा घूम-फिर के कुछ मतलब खुद ची अ, वहाँ चीज़ें से लड़ के, संभल के। है ना? तो मैं तो वो भी बहुत ज़्यादा देखता था और जो उसका अ, वो था अ, नाम मैं भूल गया उनका। पर वो भी हाँ, हाँ, बेयर ग्रिल्स का असली नाम मैं भूल गया पर वो करैक्टर भी मुझे काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग लगते थे और उनकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा थी।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
बेयर ग्रिल्स।